Faire un peu la technique de l'aïkido, quoi. <chuckles> Re re mmh, renvoyer l'énergie heu, écoute, heu, en fait, heu, c'est une très bonne approche. Je pense que je peux tester, en effet, je vais tester. Alors, heu, je disais que, la plupart du temps, je me justifie, mais il y a pas que ça, hein. En fait, quand je me justifie, c'est quand il y a une partie de de la réalité qui fait que j'ai probablement fait une erreur et j'explique pourquoi cette erreur s'est produite et parce que, voilà, je je je reconnais pas, on va dire, j'ai du mal à m à m'accepter, moi, personnellement, quand je fais une erreur, parce que suis quelqu'un qui est très exigeant aussi. Donc, heu, quand elle me dit une erreur, je me justifie. Quand elle me dit quelque chose qui est absurde ou qui est, heu, vraiment, heu, hors cadre, souvent, en fait, malheureusement, heu, je je réponds par un sarcasme et du coup c'est pas forcément mieux. Du coup, les sarcasmes, ç ça a tendance à énerver, ça fait monter dans les tons, donc ça ça ne ça ne ça ne fonctionne pas vraiment. En effet, ce que tu dis, heu, de d'essayer de, hem franchement, oui, après, quand ça devient un jeu, moi, des des fois, je dis: «Ah, oui, bien sûr». Je je rigole, si tu veux, et j'ai et du coup, c'est encore pire, c'est encore pire. Quand je fais ça, je s sais que ça marche pas. C'est, heu
<laughs> Peut-être. Oui et OK. Oui. Ah oui, là là, ça peut ça peut, peut-être, paraître comme de de de de l'arrogance, du coup, de de dire peut-être trop franchement oui, du mépris. Heu, je je me serais pas permis. Mais <chuckles>
du mépris, heu, je pense, ouais, ça devient du mépris, apr C'est ça, ça devient de l'arrogance ou une forme de mépris, hein. Mais, en fait, quand elle me le fait en public, heu, du coup, heu, c'est ça me ça m'irrite tellement, heu, c'est là que j'ai tendance à à dériver vers ce mépris, mais parce que, voilà, je me sens un bidochon au milieu du supermarché, qui, heu, qui se fait engueuler par sa femme. Heu, j'avoue que, tu vois, c'est un peu pour ça, mais
Et Oui. Je crois. Oui, sen ce sentiment d'agression n'est n'est jamais agréable et forcément il in il incite à une, heu, à une réaction, c'est sûr.
Ouais. Toi, merci, hein, merci pour, heu, <chuckles> p merci pour ton écoute, hein, par rapport à ça, hein. C'est c'est un un sujet qui est, en en même temps, heu, très, heu, important et en même temps, très futile et je trouve que voilà, malheureusement, heu, c'est dommage que la vie, heu, soit comme ça.
Donc c'est, non c'est pas facile à appréhen c'est bah je t'en prie, je t'en prie. C'est rien c'est rien de futile, hein, les relations en couple, c'est sont complexes et et ce qui est sûr, c'est que, déjà, au moins, tu as une une réflexion par rapport à ça et, heu, et une envie de de progresser. Donc, heu, donc je doute pas que tu tu vas pouvoir expérimenter aussi différentes façons de faire pour, heu, bah, pour essayer de de combler cette frustration que tu as. Mais mais mais déjà, vous avez l'air, quand même, d'avoir d'une une belle relation sans sans regret derrière, sur tout ce qui se passe et c'est déjà une très bonne chose.